Sim, sim.
Já muda bastante a temperatura. E eu estava em uma casa que estava sem aquecimento.
Ai meu Deus.
Então assim, em junho, a gente já tinha, né, eh, programado com com esse profissional, que é que é o hidráulico que que faz isso. E tá, vou, semana que vem eu vou, semana que vem eu vou, semana que vem eu vou, e nada. E assim, via chegando o inverno, e aquilo me estressando e eu correndo, e é caro, e eu correndo atrás de trabalhar, de dinheiro, de tudo, né, pra pagar esse bendito.
É não, não é o tipo de trabalho, né. Assim que você faz rapidinho: "Ah, vou fazer rápido vou pegar o primeiro que aparece, porque vou e vou pagar, só para fazer rápido", não é é caro e é demorado ainda. <laughs>
Sim. Exato, é muito caro, muito caro. E aí aquilo foi tomando, assim, conta de mim aquele estresse, porque cada vez mais chegava perto do inverno a gente estava sem aquecimento, eu tenho um filho pequeno em casa, e sabe como é que eu vou fazer? Porque a gente tem ar condicionado só que para aquecer essa casa inteira com eletricidade é inviável, inviável, então eu precisava da estufa. E esse cara nada, nada, nada.
Não, não, não, de jeito nenhum.
Eh, enfim, de tanto perturba-lo
<laughs>
<chuckles> de tanto mas, de tanto perturba-lo e veio, fez, mas não terminou o serviço ainda, e a gente tá, já na m metade de novembro.
Até agora vocês estão nossa, meu Deus.
Eu já estou com aquecimento, faz umas 2 semanas que ele ligou, né, eh, estufa, só que assim, ainda tem que ajustar, ainda tem que fazer um monte de coisa. É.
Ele deu o famoso cala boca a vocês, né, começou a fazer ali deixou para você ficar um pouquinho quieta. <laughs>
É. Exato. Só que, eh, eu eu fiquei tão tensa, tão estressada com isso, que o meu corpo começou a reclamar, né. O meu corpo começou a falar.
Como foi que você se sentiu?